えっとですね
例えば漫画を読むとかでも全然いいですし。
ああ、ま、でも、んなんでしょう、まあ、薄っぺらいんですけど、なんか一通りのことを、例えば、まあ、ちょっとコンサート行ってみたり、ライブ行ってみたり、あの、なんでしょう、もちろんスポーツもしてましたし。あの、うん、なんか、まあ、一般の、普通のぐらいの、あの、興味の度合いで、あの、はい、やってはいたんですけれども、うん。
ううん。 はい。 はい。
何かそれをですね、えっと、例えば、私、兄と姉がいるんですけれども、うーん、曲を聴くとかも、なんだろう、兄とか姉とかの影響が強くて、兄がこの歌手が好きで、ま、兄が持ってますよね、それを、ま、横から聴くみたいな。で、姉が姉が、あの、はまっている、ま、歌手とかを、ま、横から聴いて、ま、一緒に聴いてるって、うん、いいよねって感じで、ま、自分から見つけに行かずとも、なんだろう、目の前にああった。もう、ま、音楽の趣味は完全に、兄、姉の影響がすごく強くって、かといって自分でつけることはまずなくて、うん、満足しちゃうんですよね、兄、姉が見つけてくることに、うんうん。
うん、ふん。 はい。 はい。 うん、ふんふんふん。 うん、ふんふんふん。 はい。 ううん、なるほど、なるほどなるほど。じゃ、それでゆうと、なんかご自身の中で、これは続けて一生続けても多分苦じゃないなとゆうか、なんかそういった感覚のものって、その当時とかってありましたか？ま、今でももちろんいんですけれども。
ええ。 ええ。いや、いや、ま、どうでしょう、ん、ないですね。なんかほんとにないんですよ。どうやって見つけようって思ってるぐらいなので。どうどやって見つけひょう。ええ。
う、ふ、うんうん、なるほどなるほど。 はいはい。じゃ、部活とかは、なに部活はなにされてたんですか？
えっと、私はですね、ハンドボールをしてたんですね。なので、ええ、まあ、す
ハンドボール、はいはい。どれぐらいの期間やられてたんですか？